المستكشف الصغير، أنا كنت وأنا صغيرة المستكشف الصغير ده، اللي هو كل حاجة عايز يحُط مناخيره فيها، ويقعد يجرّب دي بتتركب إزاي ودي اتعملت إزاي، فأنا كنت دايمًا كده، يعني أنا أفتكر مرة وأنا صغيرة آآ يعني أكتر حاجة حسّست بابا إن أنا شبهه، إن كان عندنا آآ راديو صغير كده وباظ.
آه. أ امم. آه.
آآ ومش راضي يشتغل، فرِجِع بابا من الشغل، لقاني قاعدة عمّالة أفكّك فيه، وأفكه وفتحته من جوّا، "بتعملي إيه يا حبيبتي؟" قُلت له: "باحاول أشوف إيه اللي مخلّيه مش راضي يشتغل." <chuckles>
اهم. ياه! <chuckles> <chuckles> <chuckles> آه بس أ يعني أنتِ الحاجة دي خدتيها بقى من بابا، يعني هو السبب إن هو يعني هي دي بقى جينات والّا هي أنتِ كنت بتشوفيه فبتقلديه، أنتِ حاسة ب الموضوع ده إيه؟ وحد تاني مثلًا من أخواتك طلِع برضه كده؟
<clears throat> آآ لأ، أخويا ما طلعش كده، طلع عكسنا تمامًا يعني، يعني لمّا حتى بعد ما اتجوزنا وكبرنا آآ مراته تيجي تقول له: "آآ اعمل لي كذا، أو محتاجة تساعدني في كذا." آآ من النوع اللي هو، "لأ، طَب اتصلي بالكهربائي ييجي يعملها لِك، اتصلي بال بكذا ييجي يعملها." على النقيض تمامًا ما مش كده. امم.
آه. آه! <chuckles> آه عكسِك، عكسِك خالص، خالص يعني أنتِ حاجة وهو حاجة. يبقى أنتِ كده ورثتِ بقى الجينات دي من بابا. <chuckles>
آه يعني هو بُصي، إحنا الاتنين متربيين في نفس البيت أهو، ونفس الأب ونفس الأُم، وكُلّ واحد فينا عنده ميول مختلفة تاني ت يعني تانية خالص عن التاني.
آه. أ أي بالضبط. أكيد، أكيد. ت طيب أنتِ بقى يعني عندِك إنِّك أنتِ تعمليها الحاجة دي بنفسِك، أهوَن يعني عليكِ من إنِّك ت ت يعني تحاولي إن أنتِ ت تضايقي مثلًا حد أو تطلبي منه المساعدة، يعني أنتِ بتحسي إنها بالنسبة لكِ أرْيَح؟
امم. ح

آه، أول حاجة بدأت بالكُمودينو ف فعارفة الإنجاز السريع ده؟ شُفته كده قُدّامي، حسّيت بفرحة، يعني أنا عَمَلت أول قطعة. وبدأت واحدة واحدة أجمَّع القطعة على بعضيها وأربَّطها وأعمِلها، بصراحة كنت مبسوطة جدًا، آه.
آه. تمام. حلو أوي. آه، استمتعتِ، <chuckles> استمتعتِ. طَب ب بتستعيني بقى ساعتها بالكتالوج بقى اللي موجود وتبُصّي فيه وواحدة، واحدة تبدئي تركِّبي وكده، والَّا أنت عندِك ال ال ال يعني المهارة إن أنتِ تعملي الحاجة دي لوحدِك؟
لأ، باستعين بالكتالوج، أمشِّي خطوة، خطوة، آآ، ف لإن في مرّه قبل كده جرّبت إن أنا أعمل الحاجة بعشوائية، بتلاقي في قطعة في الآخِر كده هي فين دي، آآ مكانها كان فين؟ آه، أو المسمار ده زيادة والَّا أنا نسيت أحُطُّه في حتّة والَّا إيه بالضبط. فلأ، الكتالوج بيسهِّل لِك الدنيا وتركِّبي الحاجة، وتمشي معاه خطوة، خطوة، تبقي عارفة كُلّ حاجة مكانها أحسن.
أكيد. إمم. آه، راحت فين. <chuckles> أيوه. <chuckles> أكيد.